Sana bir soru sormak istiyorum. Amm, bu konuda bilgili olduğunu düşünüyorum. Böyle, yeni bir bilgiyle karşılaştığında, aaa, bir haberle, eee, vs. eee, hemen inanıyor musun, yoksa bekliyor musun? Tam olarak nasıl kontrol ediyorsun doğruluğunu?
<tsk> Emm, ya, bu günümüz için çok yakıcı bir soru aslında. Çünkü bilginin bu kadar çok olduğu ve ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir zamanda, eee, bunu sınıflandırmak, doğru olanı öne çıkarmak, eee, ona yaklaşmak, bunlar çok önemli.
Hımm. Çok doğru.
Eee, ben de bu konuda yani, bir olay, bir takip ettiğim, bir daha ziyade üzerine eğildiğim uzun zamandır bir alan üzerinden ilerleyebilirim.
Hıı.
O da şu, ya, Arap Baharı sürecinden beri özellikle Suriye iç karışıklığıyla birlikte ben bir eee, ııı, özellikle sosyal medya üzerinden, bir çatışma alanları takibi diyebileceğim bir, eee, faaliyete başladım.
Hımm, çok ilginç, çok güzel. Hı hı.
Bununla alakalı Hani, bu sadece bir takip değil, bu aynı zamanda bir kayıt tutma şeklinde de gidiyordu. Dolayısıyla, hani, bu tuttuğum kaydın, tut tuttuğum kayıtların, bunlar haber kayıtlarıydı tabii ki çoğu zaman.
Evet. Evet.
Eee, bunları, eee, zaman içerisinde, eee, karşılaştırma, bunların tutarlılığını irdeleme, eee, çeşitli haber kaynaklarının, eee, pozisyonlarını nasıl zaman içinde değiştirdiklerini görme, eee, gibi bir şansım oldu, eee, ve aynı zamanda tabii ki bir doğruluk teyidi yapma. Eee, burada, yani, bence çok öne çıkan noktalardan birisi şüphesiz otorite. Yani, kimin söylediği ama tabii ki hepimiz biliyoruz ki herhangi bir konuda çok 2 zıt görüşteki insanların ünvanları <smacks lips> her ikisi için de profesör olabiliyor. Yani yani, birbirine tamamen zıt görüşteki 2 insanın hatta bir grup insanın bir başka grupla ve bu 2 grubun da ünvanları profesör, doçent falan olabiliyor ve bu durumda, yani, şimdi bu durumda dolayısıyla, hani, eee, rasyonel otoriteyi tam olarak kurmak biraz zor. Sadece ünvan bakılabilir bir şey değil doğrusu.
Hı hı. Evet. Hımm. Evet, doğru, tabii. Hı hı. Hı hı. Tabii, tabii. Hımm.
Onun için, hani, eee, eee, bu kişilere dair de bir kayıt ve okuma da burada önemli.
Evet.
Eee, bunlardan bir, ööö, önemlisi tabii ki şey, akademik geçmiş. E, neler yapmış bu insanlar, neler etmişler? Genelde bunları at atlarız. Tabii, çok normal, yani, eğer bu bir konuya izo özellikle eğilmiyorsak o konuda bir şeyler, eee, eee, söyleyen, eden, kamuoyu önündeki insanların geçmişlerini ve nereden geldiklerini biraz, eee, yani, bakmayı atlayabiliriz, bu da çok normal. Eee, böyle bir şey yaptım, eee, birincisi. Eee
Hımm. Evet. Evet, evet. Tabii. Bunun için zaman gerekiyor tabii ama, değil mi? Yani, bunlar öyle çok kısa sürede hemen yapılabilecek bir şeyler değil, doğrulama kaynağı olarak. Ne dersin?
Kesinlikle zaman gerekiyor, uzun okumalar gerekiyor. Eee, sizin, ya, herhangi bir konuda i izleyip geçebileceğimiz normalde çok haklı olarak bir haber, bir parça haber, 20 saniyelik bir haber ve onun üzerine yapılan yorumla alakalı bazen, eee, yani, bir kişinin çok 15 yıl önce yazdığı uzun bir metni de okumak gerekebiliyor. E, bunun için şüphesiz bir zaman lazım, zaman ayırmak lazım.
Hımm. Evet. Doğru. Hı hı.
Eee, ve bu kişinin tabii ki şey, hani, geçmişinden bugüne getirdiği, eee, otoritesinin sağlamlığını dolayısıyla tartma şansınız oluyor bu şekilde.
Evet. Ama tabii sen buna biraz daha profesyonel, eee, yaklaşıyorsun, ııı, anladığım kadarıyla. Eee, peki, böyle, eee, daha basite indirgersek, hani, ağır konular olmasa bile, eee, mesela Twitter'da, Instagram'da falan bir şeyler gördün ya da, böyle, eee, senin konun bile olsa daha hızlı kabe haber, eee, eee, ve karar, eee, aşamasında, eee, ne yapmak lazım o zaman? Hani, saatlerce bu konuyu araştıramazsan eğer en hızlı kriterler neler?
Eee Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. <sniffs> Hı hı. Tabii. Hı hı, hı hı. Eee, yavaş yavaş şeye alışmak lazım, yani, çapraz doğrulama meselesine alışmak lazım. Yani, bizim
Hımm. Tam olarak nedir bu?
eee, şey, şansımız var o eee, Orta Doğu'yla alakalı bir haber görüyoruz, ya, herhangi bir konuyla alakalı, bir savaş alanıyla alakalı bir haber gördüğümüzde, eee, bir haber ajansından gelen bir haberi görüyoruz. Ama bu şunu yapabiliriz hemen, Çin'deki bir haber ajansı bunu nasıl görmüş ya da Rusya'daki bir haber ajansı bunu nasıl görmüş? Artık bunlara ulaşmak çok kolay ya da bu haberi nasıl vermişler? Evet, tamam, bir taraf bunu böyle veriyor ama, eee, peki ya diğer taraf? Eee, onu da okumak, eee, dolayısıyla Eee, çünkü burada haber ajanslarına hemen bir objektiflik atfediyoruz ama genelde öyle değil. Yani, artık biliyoruz ki bu durum böyle değil, yani.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hımm, evet. Hı hı. Değil, evet.
Eee, bir diğeri tabii ki o haber ajansının zaman içindeki, iii, hangi konulardaki güvenilirliği. Yani, çok bildiğimiz bazı haber ajanslarının mesela, atıyorum, çevre konusunda çok iyi, eee, haberleri, eee, belgeselleri olabiliyorken bazı siyasi konularda çok daha taraflı ve yuno na böyle, <sniffs> hani, çok güvenemeyeceğimiz bir, eee, yola sapmış olabildiklerini de görüyoruz. Bu maalesef bir gerçek. Eee, yani, özellikle devlet kurumlarının ellerinde muazzam bir arşiv var ve muazzam çok yetenekli insanlar da çalışıyor, şüphesiz.
Evet. Hı hı. Hımm. Evet. Evet, tabii.
Ama bu insanlara bir alan açılıyor ve belli bir alanda bir şeyler üretmeleri bekleniyor. O o alanlar fonlanıyor o o ve o bu insanlar da o şekilde yetenekli oldukları bazı alanlarda müthiş işler çıkarıyorlar ama bazı alanlara da değinmemeleri bekleniyor.
Hı hı. Evet. Hımm.
Yani, bu da maalesef bir, ııı, gerçeklik. Eee
Ya. Evet. Bu da gıd gı herhâlde, eee, doğru bilgiye ulaşmayı kısıtlayan çok önemli bir kriter, değil mi?
Hı hı. Aynen, aynen öyle. Eee, bir diğeri tabii savaş alanlarında, eee, şu tarz haber, eee, kaynakları da türemişti bir dönemler. Hani, bir o yayının teyidi mümkünse videoyla, mümkünse bir görselle ve bir dönem bunlar çok önemli oldular. Çünkü haber ne olursa olsun, sizin o habere dair küçük de olsa bir video görme şansınız var ise
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet.
birtakım haber kaynakları şunu dediler, "Biz şunu ya da bunu söylemeyeceğiz, yalnızca bu bu bu durum, o olguyla alakalı mümkünse video ve tanıklık gireceğiz haber olarak.
Hımm. Evet.
Emm, bunları biriktirmek ve bunların daha güvenilir olanlarını mam yani, maalesef tabii ki bu alanda bile çok fazla şey var, tevziat var, eee, çarpıtma var. Eee, ya, olay anından video paylaşmakta bile artık insanları Yani, bir şeyleri çarpışma çarpıtmakta çok mahir olabiliyorlar.
Hı hı. Ama Hımm. Evet, kesinlikle. Hı hı.
Eee, bu da bir, eee, başka, eee, mesele. Emm.
Peki, eee, sence, böyle, bir, iii, kaynak diyelim ki değerlendiriyoruz ya da bir haber, bir şey, eee, böyle, eee
Hı hı.
"Ha, şimdi şunu gördüm. Bu kesinlikle, eee, bir kırmızı bayrak. Yani, eee, bu haberin doğru olmasına neredeyse imkân yok." falan, eee, dedirten şeyler nedir?
Hı hı. Hı hı. Şöyle bir şey diyebilirim, eee, eğer bir haberin verilişinde bir tür kampanya dili kullanılıyorsa
Hımm.
ki o kampanya dilini, eee, zamanla bir bu bu işleri takip ede ede bir tür tür dedektöre dönüşüyorsunuz zaten ki biz Türkiye'de aslında buna alışkınız. Yani, o kampanya dilini hemen yakalayan insanlarız genel ola olarak ve dünyada da bu çok. Artık insanlar öğreniyorlar tabii ki ama gene de çok iyi kurgulanmış kampanyalar da olabiliyor. Çok iyi düşünülmüş kampanyalar. E, bunları görmek çok daha zor ama, eee, zamanla bu işteki yetkinliğiniz arttıkça, bir haberin verilme biçiminden nasıl bir, emm Eğer dahli varsa belli bir kampanyaya
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hımm.
eee, eğer de bir kampanya dili kullanılıyorsa, bu kesinlikle bir kırmızı bayrak. Eee, yani, belli bir, e eee, çağrı ve bir eylemliliğe yönelik çağrı da olabilir. Herhangi bir şey olabilir tabii ki bu. Bir haber bir haber, bir eylemliliğe çağrıda da bulunabilir, şüphesiz. Eee, ama bunu yaparken bile, eee, biraz, ımm, nasıl diyelim, ucuz bir kampanya diline biraz bile olsa meylediyor ise o çok en büyük kırmızı bayrak odur diye tahmin ediyorum.
Anladım. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Hımm. Evet.
Imm, yani, ikileştirici dil, eee, tuhaf bir biçimde düşmanlaştırıcı bir dil, eee, bir şeyden, eee, bi bir meseleden bahsetme biçimindeki, emm, zamanla daha da fazla kulak tırmalayan tuhaflıklar, insani olmayan bir bir tuhaf bir şey, bir dil. Eee, öncelikle bunlar diyebilirim.
Evet. Evet. Hımm. İnsani olmayan derken bu, uuu, yapay zekâdan falan mı bahsediyorsun?
Hı hı. Eee, 1’incisi tabii ki bu, ya, şimdiki en sı yakıcı gündem, yapay zekânın kullanımı. Biri bu çok önemli. Eee, bunun ne tür, ne şekilde kullanıldığı. 2'ncisiyse, emm. <sniffs> Ya, bir tür reklamcının ya da bir tür düşünce kuruluşunun elinden çıkmış gibi bir metni anlayabilmek. Yani, bunu sahadan bir muhabir mi yazdı? Yoksa bunu bir yerlerden, eee, redakte mi edildi? Ya da bu metin, e e eee, birtakım yerlerle iletişim hâlinde, eee, mi oluşturuldu? Eee, bu tarz s şeyleri insan zamanla, eee, daha da çok yakalamaya başlıyor.
Hı hı. Hıı. Evet. Evet. Diye başlıyor. Hı hı.
Evet, çünkü zamanla şeyleri tanıyorsunuz, büyük düşünce kuruluşlarını, büyük medyaları, büyük medyaları fonlayan kuruluşları ve bunların dillerine aşina oluyorsunuz. Dolayısıyla bir haber dilini gördüğünüzde “A, bu buradan geliyor!” demeye başlıyorsunuz.
Hımm. Evet. Hıı. Evet. <chuckles> Ev doğrudur. Hı hı. Evet. Eee, peki, diyelim ki sizin önünüze bir haber geldi ve, eee, çok acil, eee, onun doğru mu ya da, aaa, yanlış mı olduğuna, eee, karar vermeniz gerekiyor. Mesela, ııı, çocuğunuz bir soru sordu diyeyim, eee, böyle bir örnek vermek gerekirse, işte, “Bu doğru mu, değil mi baba?“ falan gibi bir şey sordu. Sizin böyle bir acil bir cevap vermeniz gerekiyor. Öyle çok uzun araştırmaya ihtiyacınız yok. İlk başvurduğunuz doğrulama kaynağı ne olur?
<smacks lips> Bu, burayla alakalı gibi, evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Şu anda, insan öyle ya da böyle insan. İnsan faktörünü geçemiyoruz, atlayamıyoruz. Çünkü, eee, her konuda muazzam çok fazla bilgi yayılıyor ve dolayısıyla inandığınız, güvendiğiniz otorite. Eğer oralardan bir şeyler alabilecekseniz oralara bak bakarım ben şahsen, eee, ve eğer bunu bu şekilde e ü sizin, yani, tam olarak güveninizi kazanmış bir kaynaklar ise, eee, akçeli işlere bulaşmaz, başka işlere sapmaz diye en nihayetinde bunu aşabilecek bir insanoğlu bir şey geliştiremez, bence.
Hımm. Eve Hı hı. Hıı. Tamam.
Eee, yani, iii, 1’inci sırada bu, eee, tabii ki. Eee, 2'nci sırada da çapraz doğrulama. Eee, tabii ki her insan yanılabilir, şüphesiz. Eee, ne kadar otorite bile olsa bile, ımm, <smacks lips> birkaç farklı yerden hatta çatışabilecek açılardan, ımm, bakmak, eee, olabildiğince hızlı bir biçimde.
Eve Anladım. Hı hı. Tamam. Eee, çok teşekkürler. Eee, güzel bir sohbet oldu.
<smacks lips> Benim için de çok güzeldi, ben teşekkür ederim.